Yang OYO ya, kalau yang RedDoorz sudah dari jauh-jauh hari, tapi enggak bisa check-in pagi kan, harus check-in aja jam 12.00 siang kan. Terus habis itu, eee, si OYO-nya ini jelek, bener-bener jelek, dan, eee, si kasurnya ini kayak gatal-gatal gitu, kayaknya ada tungaunya gitu lah dan kamar mandinya enggak enggak enggak enggak proper-lah untuk dipakai gitu kan. Tapi temen aku nih karena sangatlah bersih dia mandi dia mandi tuh di situ. Karena udah udah enggak enggak inilah katanya kayak, udah enggak enak lah badannya pengen mandi aja dia bilang gitu kan. Terus habis itu, itu sih OYO-nya udah kita bayar tuh Kak, pake cash dan dan kayak belinya itu kayak on the spot gitu, kayak beli tiket konser. Terus abis itu, eee, kita enggak nyaman tuh kan di kamar itu, terus akhirnya, udah kita pulang, ini aja yuk, eee, nyari makan atau kayak, udah langsung aja ke hotelnya bilang, eee, mau sholat Jumat, mau sholat Jumat. Karena kan emang hari Jumat, mau sholat Jumat kan terus ya udah kita, eee, memutuskan untuk balik dan untungnya bisa di refund uangnya kan. Terus ya u
Oh oke. Mmm mhm. <laughs> Mhm mhm. Enggak tahan. Heeh. Heeh heeh. Oke. Heeh heeh. <laughs> Oke. Oh berarti yang di OYO itu di-refund, Kak?
Iya di-refund. Terus habis itu, eee, kita ke hotel yang mo yang udah kita booking tuh kan ke RedDoorz awalnya tuh ditolak, Kak, karena masih jam 7.00 apa jam 8 gitu. Terus kita sempet sarapan dulu lah bubur sekitar kan terus habis itu habis itu si, eee, temen-temen aku ini udah udah enggak capek banget terus akhirnya, ya udahlah aku maju, aku bilang, "Eee, Mbak boleh nggak ini kita check-in duluan, karena mau sholat Jumat nih, mau siap-siap, mau mandi segala macem," udah, terus habis itu boleh akhirnya. Iya akhirnya boleh. Iya, terus habis itu, ya udah kita me check-in. <chuckles>
Heeh. Oke. Mhm mhm. Ya ya. Bisa tuh, Kak? Oh boleh ya? Heeh heeh. Oke menarik menarik. Nah, tadi kan tadi, eee, berarti Kakaknya ini early check-in ya jadi, eb check-in duluan nih. Nah, itu berarti apakah, tadi kan OYO ya kan kalau misalkan ngomongin soal rame gitu, Kak, pas hari tahun baru itu kan rame ya, hotel-hotel pasti pada penuh. Nah, itu kok bisa dapet OYO di situ, Kak, gitu ataukah emang yang itu aja yang kosong nih gitu, Kak?
Iya early check-in, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Eee, mungkin kita lagi cari-car oh mungkin itu sih temen aku sih nyari terus kayaknya, eee, dia emang pelanggan OYO, ya kayaknya. <laughs>
<laughs> Oke, oh.
Terus habis itu tuh, kan kalau di kalau ap kayak apa ya, aplikasi gitu kan bisa near me kan mungkin lagi di daerah situ ada yang terdekat itu, terus juga eee, room-nya available itu juga udah di-booking ternyata zonk, mhm.
Mhm mhm. Oke berarti itu ke Bandung itu, Kakaknya, enggak ke kotanya berarti ke pinggiran-pinggiran aja ya yang memang ke alam ya kayak gitu, wisatanya ya?
Iya bener banget ke alam